Bah, en fait, finalement, on a, heu, toutes les 2 quitté le pays, bah, pratiquement au même moment, je te dirais. Heu, moi, je suis allée m'installer au Portugal et elle est retournée vivre en France. Mais heu, en fait, elle est retournée vivre, heu, du côté de Lyon, là où moi j'habitais. Donc du coup, quand je rentre, heu, du Portugal, heu, à Lyon pour aller voir ma famille, pour le travail ou autre et ben, heu, je lui dis, je je l'annonce tout le temps et du coup, on essaye, voilà, entre 2 rendez-vous, heu, entre 2 heu, enfin peu importe, hein, que ce soit pour le travail ou autre, on essaie de s'attraper tout le temps, heu, au moins pour un petit café.
D'accord. Mmh mh. D'accord. OK. Mmh. Ouais. Mmh mh. Beh, oui, c'est c'est ça, c'est l'opportunité et puis, à la limite, heu, même, heu, le Portugal c'est pas si loin, hein, un petit vol de quelques heures, heu, elle peut aussi venir te voir, quoi.
Non. Ouais, ça se fait facilement. Exactement. Donc, heu, là, tu vois, je l'ai vue, justement, il y a pas si longtemps que ça. Il y a peut être, heu, 2 semaines où, heu, je lui ai dit vraiment sur un coup de tête, j'ai fait: «Hé, regarde, je suis là ce week-end là, heu». Elle me dit: «OK, go, heu, on se fait un café, on se retrouve juste avant que tu prennes ton train». Donc heu, parfait. Hem, et puis, heu, je lui ai déjà dit que je revenais à Noël, donc elle m'a dit: «Parfait, je fais de la place dans mon calendrier, on se revoit et tu me présentes tes 2 enfants», parce qu'elle en connaît 1, elle connaît pas le 2e, hem. Et en fait, maintenant, on s'est promis que plus jamais on se perdrait de vue. Donc finalement, tu vois, je me dis avec le recul que, beh, heu, renouer avec une ancienne amitié, on devrait pas avoir peur, en fait, de réécrire à quelqu'un parce que finalement, la personne qui est de l'autre côté, bah, elle ressent probablement la même chose. Si c'est une vraie amitié, heu, une vraie de vraie qui compte
Mmh. Oh trop bien, ouais. Mmh. OK. Ouais, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en général, ouais, c'est, heu, c'est un petit peu bête en fait de rester, de pas oser, heu, parce que qu'est-ce qu'il y a à perdre? Rien du tout, heu, <chuckles> en fait, à part que la vie continue sans cette amie, ce qui est déjà le cas donc, heu, mais c'est, heu, ouais, trop mignon cette histoire et c'est vrai que Noël, c'est vraiment le moment où on a l'occasion de de renouer avec des des amitiés qu'on n'a pas vues depuis un petit moment.
hem. Mmh mh. Ouais, c'est ça, c'est o Exact. <laughs> Oui. Exact. Ouais, donc heu, je souhaite à tout le monde de le faire parce que franchement, on perd rien et au pire, bah, l'autre personne dira, heu: «Écoute, désolée, heu, je me remets pas de la dispute qu'on a eue», s'il y a une dispute ou quoi ou qu'est ce et puis, bon, bah, voilà, enfin, on fera avec, mais je pense qu'il faut quand même tenter parce qu'on sait jamais, puis il y aura des beaux moments derrière. <laughs>
Ouais. Bah, ouais, ouais, ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que ça durera, heu, toute une vie cette belle amitié. <laughs> Merci beaucoup d'avoir partagé, heu, bah, cette expérience avec moi, ça m'a fait super plaisir.
Moi aussi. <laughs>